Mmm, kalau musik sendiri sih aku, eee, menikmati ketika, mmm, apa ya, spe eee, ada momennya spesial gitu ya, biasanya sih, eee, ada kalau konser itu ada tema-temanya. Kalau di deket-deket, eee, Februari misalnya, itu temanya Valentine, terus kalau ada di pertengahan tahun biasanya itu, eee, kalau paduan suara paduan suara, itu suka, eee, mereka tuh lomba di lu luar. Nah, biasanya itu kayak perikomnya gitu, jadi kita bisa nonton, apa sih yang paduan suara itu siapin waktu, eee, perjalanan itu untuk, eee, lombanya. Jadi kita kayak mereka tuh kayak, waktu kita nonton, kayak ini loh uji panggungnya gitu loh, mereka udah pede belum nyanyiinnya, bawainnya udah oke belum.
<sniffs> Iya Oh gitu. <sniffs> Heeh, oh iya? Oh iya, betul betul. Heeh. Mhm. <sniffs> Iya. Oh gitu, ya ya ya ya. Mhm. Ya. <sniffs> Oh ya. Oh gitu gitu gitu. Heeh heeh. Iya ya ya. Oh, gitu. Ya ya ya ya ya. Kayak, ada ininya nggak ya, apa, kayak kalau nonton nonton kayak paduan suara gitu ada kayak kisah atau latar belakang dari si penampilnya nggak? Ditampilin di f apa, entah di panggungnya, atau lewat layar layar lebar gitu?
Mhm. Penampilannya atau dari pengarangnya pengarangnya gitu ya, yang buat lagunya?
Oh, pengarangnya? Iya boleh, bis kayak begitu.
Iya, heeh, ada biasanya di tetap, eee, kita tayangin sedikit, karena kan kebanyakan kalau lagu-lagu yang di kompeti apa, di paduan suara itu padua eee, tampilannya itu kita bawain karyanya tuh, eee, komposisi kompo komposer luar semua gitu ya, kadang-kadang jadi kecuali memang ada dari Indonesia penulis lagu yang memang oke, nah itu baru dibawa gitu. Nah kita juga tapi so far sih sejauh ini saya sih sudah ketemu, eee, cukup banyak juga komposer Indonesia gitu yang karyanya juga udah dibawain, dan, eee, apa ya, itu tuh udah sampai di luar negeri juga, eee, banyak loh yang bawain karya komposernya Indonesia gitu, jadi mungkin ya barteran kali ya Kak, jadi kayak kita waktu lomba ke sana bawa lagu dari komposer kita, orang sana liat tuh dan mereka pengen begitu, heeh. Jadi kayak barter budaya sebenarnya ya, gitu. Nanti oh duluan Kakak. Mhm?
Mmm. <sniffs> Oh ya. Mhm. Iya. Oke iya iya. Iya. Heeh, <sniffs> oh gitu. Iya iya iya. Mhm. Iya. Oh gitu. Ya ya ya ya, betul betul betul. Heeh, Oh, gitu ya, betul betul betul. Mhm. Benar benar benar benar. Heeh, betul. Wah jadi seru gitu ya. Jadi s Mmm, gitu, ya ya ya. Kal pad heeh, kalau paduan paduan suara itu, berarti, s termasuk ada band-nya enggak ya, yang mengiringi gitu, atau hanya rekaman suara musiknya saja ya, kalau dibawa-bawa lomba itu?